तो फ़िल्मों की अगर बात करें तो आज के ज़माने में ना फ़िल्में बहुत अलग-अलग तरह के से बन रही है अलग-अलग अ, जो में एडिटिंग होती है, अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको आपका नज़रिया क्या है आपको क्या तकनीक अच्छी लगती है फ़िल्मों में आन यूज़ करने वाली? या फ़िर उसकी कहानी और जो उसके पात्र हैं उनका अभिनय किस तरह का है? क्या आप जवाब देंगे इस बात का?
सही बात है। देखिए अ, बेशक बहुत सिनेमा में बहुत ज़्यादा अंतर आया है अगर हम ज़्यादा नहीं केवल 50 साल पहले चले जाएँगे तो अ, अभी मेरा मन करता है कि कई बार ऐसा लिस्ट बनाएँ कि 2 अ, 1940 में 10 मूवी कोई ऐसे सेलेक्ट करें साल की 1 ही मूवी और उनको देखना शुरू करें। क्योंकि अ, जैसे वो मूवी होगी नदिया के पार और भी इस तरह की मूवीज़ थी। अब सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि पहले ग्रीन स्क्रीन भी नहीं हुआ करती थी। ग्रीन स्क्रीन का भी बाद में प्रचलन आया पहले जो दृश्य था वही था अगर कहीं आप किसी हवेली के सामने शूट कर रहे हैं, नदी के किनारे कर रहे हैं अ, गली या गलियारों में कर रहे हैं, तो जो यथार्थ था वो आपको ज़्यादा डिटेलिंग देखने के लिए मिलती थी। अभी क्या हो गया है कि नज़रों का धोखा हो गया जैसे स जादूगर करता है तो अ, और पहले के डायरेक्टर्स जो होते थे जो बताते कि वो श अ, जो खास सीन था हमने कहाँ शूट किया था, किस तरह की उसमें अ, परेशानी रहीं, क्या बाधाएँ आईं। अब क्या है जब हम बैकस्टोरी देख रहे देखते हैं, बैक फुटेज देखते हैं तो फुटेज देख रहे हैं तो लगता है ये क्या है स्पाइडर मैन यार ऐसे कूद रहा है इसमें तो पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है इसमें तो। ये लेकिन जैसे कि मुझे पता चला जी हाँ, बिल्कुल।
हाँ, हाँ। जी। <chuckles> क्या बात है! हुँ, हुँ। जी। हाँ, समझ रहा हूँ मैं आपको। जी। हाँ। बिल्कुल। <chuckles> ठीक है। जी, ज़रूर। <laughs> आह। त देखिए यहाँ पर आपने बताया कि बहुत पुरानी जो फ़िल्में होती थी 50 साल पहले उनमें ग्रीन स्क्रीन का प्रयो प्रयोग नहीं होता था। लेकिन आपको याद होगा ब भारतीय ब्लैक एंड वाइट फ़िल्में अ, जिसमें कई गाने आपने सुने होंगे, कई गाने देखे होंगे पर्दे पर, जहाँ पर फ़िल्में जो होता है ना कार ड्राइविंग वाला सीन कि भई अ, हीरो, एक्टर और एक्ट्रेस वो कार ड्राइव करके गाना गा रहे हैं। लेकिन पीछे जो पर्दा होता था वो कहीं न कहीं उस उसमें मतलब प अ अ, असली वो नहीं होता था जो रोड दिखाते थे वो। तो वो तकनीक आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस्तेमाल करते थे अगर ग्रीन स्क्रीन नहीं था, तो क्या करते थे वो?
जी बिल्कुल। हाँ। जी ऐसा हो जाता था जैसे कि अ, ठीक कहा आपने और इस तरह की मूवीज़ में कई बार ये देखने के लिए उस समय भी मिलता था जैसे अगर हम सबसे बड़ा उदाहरण ले लेते हैं तो चार्ली चैपलिन जो भी बनाते थे उनका जिस भी तरीके से शूट किया जाता था। तो आप देखेंगे कई बार रिवील किया उन्होंने कि चाहे छत से कूदने का हो या फ़िर जो भी उनके अ, क्रियाकलाप होते थे क्योंकि वो बहुत फ़ास्ट करते थे। उनकी उनकी एक्टिंग को या तो फ़ास्ट किया जाता था या एक्टिंग फ़ास्ट होती थी। ये भी एक बात ही।
जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ। <chuckles> ठीक है।
तो कुछ वो कु इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था सेट को कि आपको जब कैमरे के सामने से देखा जाए तो रियल लगे। जैसे अगर कोई बस वाला सीन है तो बस का सेट बनाया हुआ है और उसमें अंदर बैठे हैं और वो हिल रही है लग रहा है कि जैसे ड्राइव हो रहा है। तो हाँ ये देखिए ये तो तकनीकी होती है और ये तो शुरुआत से जैसे-जैसे सिनेमा इवॉल्व होता गया वैसे टेक्निकल चीज़े ग जुड़ती गई लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अ, बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। जी।
जी। हुँ, हुँ। अच्छा। <laughs> ठीक है। अब तो बहुत कुछ है जी तो, हाँ तो बी एक जमाना था अगर 20 साल पहले की बात करें। कोई मिल गया रिलीज़ हुई थी भारत में और शायद बड़े पैमाने पर वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया था वो पहली फ़िल्म थी भारत की जहाँ पर एलियंस को दिखाया गया और उसके लिए वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया। जो उनका स्टार स्पेसशिप आता है भा अ, भारत के धरती पर और हमारे उम्दा कलाकार ऋतिक रोशन जी की फ़िल्म थी बहुत बढ़िया फ़िल्म थी। तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि वीएफएक्स तकनीक जो भारत में उसका इसमें इस्तेमाल किया गया उसके बाद से आपको क्या लगता है आज के त 20 साल बाद कितना तरक्की कर रही है भारत के अंदर?
जी बिल्कुल। जी अ, कौन सी मूवी का ज़िक्र किया एक बार और करेंगे आप?
कोई मिल गया जिसमें वो गाना था न कि अ, जादू याद होगा आपको? जी।
हाँ, हाँ। जी, जी, जी, ए म जी बिल्कुल समझ में आया देखिए कोई मिल गया को भी एक तरह से कॉपी बताते हैं अगर आपने कहीं ये अटकलें सुनी हों तो कि वो उसके कुछ सीन जो थे वो बाहर की मूवी से इंस्पायर थे। तो अ, कोई मिल गया की बात करें या तब से लेकर अब तक तो ख़ैर बहुत सिनेमा बदल गया है। हम इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ की बात करें, जहाँ पर ब्लैक होल तक आपको दिखा दिया जाता है कि किस तरह से है, किस तरह से एक पूरा प्लेनेट है जिस पर आपकी उम्र बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा मतलब थम जाती है। ये भी है और आपने देखा होगा एक मूवी मैट्रिक्स आई थी, तो अ, मैट्रिक्स जब आई थी तो मैट्रिक्स के जो सीन थे वो हम छोटे-छोटे फ़ोन्स की स्क्रीन में देखते थे कि कैसे वो ऊपर उछल कर मतलब बैठ जाता है, गोली नहीं लगती है उनको। तो तकनीकी तो हमेशा से एक छोटे से अ, ऐप अगर आप देखेंगे जो फोटोशॉप है तो उसमें कितना कुछ भरा पड़ा है फ़िर तो अ, वो है लेकिन हाँ जो सबसे बड़ा अंतर है और जो सबसे बड़ा चुनौती अब कलाकारों को आती है वो ये है कि जब आप आप ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं कि कैमरा सामने है और आपके पास कुछ लाइन्स है अब आपको एक्टिंग करनी है जैसे पंचायत में एक्टिंग हुई है या सीरीज़ में एक्टिंग है तो वो तो ख़ैर सरल हो, सरल तो नहीं कहेंगे लेकिन उसका ख़ैर अलग कला है। लेकिन आपको हरा सा कपड़ा पहना दिया गया है आपके चेहरे पर मार्क बना दिए गए हैं और आप फ़िल्म में एक भालू बनने वाले हो ठीक है, <chuckles> अब आपको भालू की एक्टिंग करनी है तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जैसे हम अवतार की बात करते हैं अवतार पूरी तरह से अ, पहली अवतार और ये अवतार भी मतलब अंदर बनी हुई है बाहर कोई एक्शन सीन नहीं है उसके, पूरी ही वीएफएक्स पे है।
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। उहुँ। सही बात है। <chuckles> जी बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। <chuckles> हाँ। वो तो है। जी। सही बात है, सही बात है आपकी समझ रहा हूँ मैं। जी तो यहाँ पर देखिए अ, जैसे अगर हम इसी के बारे में बात करें तो एक्स-मेन मूवी का अगर नाम नहीं लिया हमने इसके बारे में तो कहीं न कहीं वार्ता अधूरी रह जाएगी। तो जानना चाहूँगा कि एक्स-मेन फ़िल्म काफ़ी पुराना एक जिसे कहते हैं ना फ्रैंचाइज़ी है अ, मार्वल्स की। और उन्होंने एक्स-मेन का जो स सीरियल निका म माफ़ कीजिए शुरू किया था कि प ये जो अ, फ्रैंचाइज़ी थी तो आपने देखा होगा कि आज से करीब शायद 1997 के आस-पास उन्होंने पहली फ़िल्म रि रिलीज़ की थी। तो उस समय क्या तकनीकें इस्तेमाल होती थी फ़िल्में बनाने में, किस तरह से अ, जैसे ज आपने देखा होगा एक मि मिस्टिक करके जो किर किरदार था वो किस तरह से रूप बदल लेता था अपना, तो वो कैसे बनते थे? क्या पर या क्या इस्तेमाल करते थे वो लोग, उस समय?
बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ, शायद जी। देखिए ये ये उस समय के शायद उम्म, अ, कॉस्ट्यूम भी अ, वो इस तरह से डिज़ाइन करते थे और एक्स-मेन की बात कर रहे हैं तो एक्स-मेन का अ, शायद पहली मूवी वो थी जिसमें वो दोनों भाई होते हैं। फिर ल आपस में लड़ते हैं अलग हो जाते हैं और डेडपूल को भी उसी में दिखाया जाता है आई थिंक अ, अगर मैं सही हूँ तो कि डेडपूल का जो पहला इंट्रोड्यू अ न अ, इंट्रोड्यूस किया जाता है उसी मूवी से किया जाता है। तो उसमें तो ख़ैर इतना वो बहुत पुरानी है तब भी उसमें कितना कुछ दिखाया जाता है कि उसके हाथों से उस ब्लेड्स का निकल आना या फ़िर वो जो किरदार है जो रंग बदलता है तो या फ़िर अ, जो डेडपूल है उसके घाव का अपने आप भरना। तो ये तो पूरी तरह से प्रोग्रामिंग के काम होते हैं और कॉस्ट्यूम का तो बदलाव होता ही है। लेकिन हाँ
हाँ। <chuckles> बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी ज़रूर। बिल्कुल। जी। हाँ, तो ये जानकार एक हैरत होती है कि उस समय जब आज तो चलिए एआई का जमाना है तो 2025 के अंदर लेकिन जब वो पहली फ़िल्म आई थी 1997 बननी शुरू हुई थी शायद 2000 के आस-पास रिलीज़ हुई थी। तो किस तरह से शायद सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा ही वो सब किया जाता होगा वो सब द जो जिस तरह से एनिमेशन्स पेश किया जाता था।
जी, ज़ाहिर-सी बात है। जी ज़ाहिर-सी बात है अ, क सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता था और कुछ हमेशा से कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको बड़े फ़िल्म मेकर्स के पास ही मिलेंगे और हर किसी के पास नहीं मिल सकते। वो इस तरह के टेम्पलेट्स बनाकर रखते हैं ना जैसे अगर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट अ अ, जो अ, सीन शूट होते थे। अब तो ख़ैर वैसे बनते भी नहीं है जो डबल रोल वाला जो होता था कि आपने देखा होगा हमारी बॉलीवुड में कितने समय से डबल रोल नहीं हुए हैं, होते ही नहीं है अब तो बहुत कम होते देखने के लिए मिलते हैं। पहले बहुत होते थे, कभी शाहरुख़ ख़ान के डबल हैं, कभी अ, बहुत सारे लोग हैं तो डबल को सू मतलब शूट करना वैसे तो आज भी चैलेंजिंग है सच बताएँ तो क्योंकि एक ही बार में
जी। हाँ। <chuckles> सही बात है। जी। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। जी। सही बात है। <chuckles> 2 बार एक्टिंग करनी पड़ती है, 1 ही अदाकारा को बड़ी मुश्किल होती होगी उनके लिए। <chuckles>
हाँ बिल्कुल। अरे मैं वो अ, अभी जब सीरीज़ आई थी ना भुवन बाम की एक सीरीज़ आई थी अ, कुछ नाम है उसका ढिंढोरा करके।
जी। हाँ, हाँ सुना है उसके बारे में।
तो ढिं ढिंढोरा में उन्होंने बहुत ज़्यादा अ ए मतलब सारे किरदार इकट्ठे हैं उनके, तो 1 फ्रेम आता है म एं ब वैसे तो सारे किरदार अलग-अलग दिखाई देते हैं कि एक यहाँ खड़ा है एक वहाँ खड़ा है लेकिन उन्होंने 1 फ्रेम डाला है कि हॉस्पिटल वाला किरदार है अ, एक छीं सीन है जहाँ पर 1 ही कमरे में सारे कैरेक्टर हैं।
बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। ओह हो! <chuckles> जी।
कमरा वैसा ही है, कैरेक्टर अलग-अलग हैं और कैरेक्टर एक-दूसरे से बात भी कर रहे हैं। तो वो जी उसको जब वो समझाते हैं भुवन के मुझे ख़ुद ने मुझे पता था और डायरेक्टर को पता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं बाकी टीम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी मैं कपड़े पहनकर आ गए
बहुत दिलचस्प बात है। जी। ये आपने सच में एक दिलचस्प उदाहरण दिया भुवन बाम का भारत में नामची एक नामचीन कलाकार हैं। यहाँ पर आपसे एक पूछना चाहूँगा कि अगर हम इसी की बात की ज जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की डबल रोल की, तो चलिए कुछ पुराने समय में चले जाते हैं आपको याद होगा सीता और गीता आपने श श शायद नाम सुना हो, सीता और गीता हेमा मालिनी जी जी की थी और इसी तरह से दिलीप कुमार की भी कोई फ़िल्म बनी थी, नाम मुझे याद है र र याद नहीं आ रहा है कि क्या था उसका शायद राम और श्याम था, हाँ जी राम और श्याम। तो क्या आपने नाम सुना, क्या देखी है?
जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल देखिए। हाँ। हाँ। इसी तरह के नाम होते थे ना बॉडी जो डबल वाले होते थे इसी तरह के नाम होते थे।
<chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या आपने देखी कभी अ, आपने या फ़िर आप देखना चाहें ऐसी फ़िल्में कभी?
जी। अ, सीता-गीता देखी थी सीता-गीता अ, बहुत धुँधली-सी याद है कभी गाँव में किसी टीवी पर कैसेट लगकर जो म पीसीआर होते थे पहले वीसीआर बोलते थे उनको। अ, उसके बाद में सीडी तो बाद में आना शुरू हुई हैं। पहले कैसेट होती थी ब्लैक कलर की बड़ी वाली। वो लगती थी तो उस पे सीता-गीता क्योंकि गाँव में तो फिल्मों का मतलब ही अलग हो जाता मतलब है फिल्मों का मतलब था हीरो मीन्स धर्मेन्द्र या सनी देओल बस 2 ही द 2 ही चाहिए।
क्या बात है <chuckles> जी। हाँ बिल्कुल। हाँ। सही बात है। वो क्लासिकल हो जाता था पूरा गाँव में तो आज भी। <chuckles>
जी। ये दोनों ही चाहिए बस या तो अ, अ, धर्मेन्द्र चाहिए या सनी देओल चाहिए और कॉमेडी में उनको गोविन्दा चाहिए। और अगर विलन उनको लेना है तो वो अमरीश पुरी साहब को लेंगे और किसी को नहीं लेंगे तो उनको अच्छा
जी। हाँ। क्या बात है! <chuckles> <chuckles> अमरीश पुरी साहब के अलावा तो विलन होता ही नहीं है, ऐसा लगता होगा गाँव के अंदर। <chuckles>
जी बिल्कुल क्योंकि उन वो लोगों की म पसंद वैसी थी ना कि न गोलियाँ चल रही हैं पुलिस पीछे भाग रही है और अमरीश पुरी उम, को वो लोग गुंडा कहते थे कि ये गुंडा बनेगा तो द और वो वो थे भी मतलब लीजेंड थे उस समय के कि जो भी
अ, जी। सही बात है। हाँ। जी। तो यहाँ पर ना अ, बहुत दिलचस्प आप एक अ, दिलचस्प मोड़ ले लिया है इस वार्ता ने यहाँ आपने ए शायद एक नाम छूट गया आपसे मिथुन चक्रवर्ती की फ़िल्मों का। मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे कलाकार हैं शायद गाँव में तो ज़्यादा उनका नाम रहा होगा। क आपको क्या लगता है उसके बारे में?
अरे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे! बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल छूट गया था। मिथुन साहब की तो समझिए कि हर एक मूवी को सामूहिक तौर पर देखा जाता था। ये भी नहीं कि कोई एकल बैठकर देख रहा है सामूहिक तौर पर और आप यकीन मानिए आज अगर उनका एक्शन देखते हैं तो लगता है कि यार ये कितना बचकाना लग रहा है <chuckles> लेकिन किसी टाइम पे उनका वो एक्शन देखकर गूसबम्प्स आते थे कि वाह क्या मार रहा है! 1 लात मारी और 4 लोग उड़ रहे हैं तो ऐसा इस तरह का लगता था। और लोग काफ़ी पसंद भी करते थे उसको, लेकिन आज की जनता पूरी तरह से अलग हो चुकी है। ऑडियंस जो है जानती है कि क्या वीएफएक्स है, कितनी एडिटिंग है, कहाँ पर ग्रीन स्क्रीन है, कहाँ लिप्सिंग है।
<chuckles> जी। क्या बात है। <chuckles> हाँ, हाँ। <laughs> बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। <chuckles> चलिए तो यहाँ तो छोटा-सा आपसे अ, प्रश्न रखना चाहूँगा, बाद में थोड़ी और गहन में, गहन श ता से उस बारे में बात करेंगे। लेकिन यह बताइए कि शहंशाह आपने देखी है या नहीं अमिताभ बच्चन की? गाँव की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो।
जी बिल्कुल। जी देखी हुई है, शहंशाह की याद बिल्कुल धुँधली सी है पर देखी हुई है उनकी।
<chuckles> जी बहुत खूब। तो चलिए अगर अ, एक नया मोड़ लेते हैं इस वार्ता में और थोड़ी देर पहले आपने बात करना चाहा था कि तकनीक के बारे में आज के ज़माने में। तो यहाँ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर भारतीय फ़िल्मों की बात करें अलग-अलग तकनीक जुड़ती जा रही है तो क्या ओटीटी एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया आज के ज़माने में जहाँ पर छोटे बजट की फ़िल्में भी पेश हो सकती है? और लोग जुड़ते हैं उसे जुड़ाव महसूस करते हैं, क्या लगता है आपको?
हाँ, हाँ। देखिए ओटीटी का तो अभी भविष्य और भी ज़्यादा आगे होने वाला है क्योंकि जैसे-जैसे अब ओटीटी क्या है कि कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं जो नेटफ्लिक्स पे नहीं दे पा रहे हैं वो कहीं और दे रहे हैं कहीं और दे रहे लेकिन एक्सेस भी लोगों के लिए अ, हम लोग कुछ लोग नहीं लेते हैं लेकिन कई सारे लोग देखते भी हैं। और क पहले क्या होता था जैसे शार्ट मूवीज़ बन रही हैं या कोई अच्छा सिनेमा बन रहा है, उन लोगों का बजट उतना नहीं हैं कि वो मास लेवल पर उसको प्रोड्यूस करके और डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत पैसा जाता है। ऐसा नहीं है की केवल आपने एक मूवी तैयार कर ली है अगर आपने मूवी बनाकर रख लिया अब डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा कौन डालेगा, उसमें भी तो इन्वेस्ट करना पड़ता है।
अच्छा। सही बात है। हाँ। हाँ, बिल्कुल। <chuckles> सही बात है। वही तो, उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है ठीक से लेकिन ओटीटी पे वो मिल जाता है लोगों को।
जी मार्केटिंग नहीं करोगे तो थिएटर वाले आपको खरीदेंगे क्यों उनको फ़ायदा नहीं है। तो जब इन सब झमेलों से बचने के लिए ओटीटी आप अपने मार्केटिंग के लिए देखिए आप सिंगल तरीके से भी मार्केटिंग कर सकते हैं कि आप अगर डायरेक्टर हैं आप ख़ुद ऑनलाइन आइए अपने हैंडल्स पे आइए अपने हैंडल्स पे पोस्ट करिए आपको किसी भी लेवल की ज़रूरत नहीं है।
सही बात है। हाँ। सही बात है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक छोटी सी याद दिलाना चाहूँगा कि अगर हमने छोटे बजट की बात की है और मार्केटिंग की बात की है आपको याद होगा टीवीएफ का एक कोटा फैक्ट्री करके आया था। और शायद यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ था पहले शुरू में कि उसमें अ अ, फ़्री में वो टीवीएफ ने पेश किया था लोगों के लिए और अब तो नेटफ़्लिक्स और ब अलग-अलग जगह पर उपलब्ध है। तो आपने देखा है कि आपको क्या लगता है किस तरह से मार्केटिंग की थी उन्होंने?
तो अरे वाह! कितना खूबसूरत है वो। हाँ। जी देखिए उनके कंटेंट में बहुत ज़्यादा दम था और टीवीएफ मुझे तो पहले सिंगल एक चैनल लगता था कि वैसे कुछ लोग बना रहे हैं मतलब लगता नहीं था कि कोई एक कंपनी है पूरी तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब तो धीरे-धीरे टीवीएफ का नाम भी बहुत हो गया है। और वो लोग जो जिस तरह से पेश करते हैं वो बहुत अच्छा है। उन उन्होंने अपने कंटेंट के दम पर और आपने देखा होगा उनके जो अ, जितने भी स अ, सीरि जो भी वो बनाते हैं कंटेंट उसमें आपको कोई बड़ा स्टार नहीं मिलेगा। वो लोग ऐसे लेते हैं न्यूकमर ले लेंगे या त या वो जिनको समझ है और उनके किरदार में फिट बैठ रहा है। जब वो ऐसे लेते हैं उनको वो फेमस बना देते हैं, तो उनकी जो है अभी सबसे दमदार कहाँ अ, ये च एक बात है कि वो लिखते बहुत अच्छा हैं और कहानी को अच्छे तरीके से घड़ते हैं। इसीलिए लोग उनको लोकप्रिय भी होते हैं। जी।
जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> जी। बिल्कुल ल हाँ, हाँ। सही बात है। बिल्कुल। हाँ। <chuckles> क्या बात है! बहुत खूब आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया और काफ़ी गहनता से कई चीज़ें आपने बताई है। अच्छा लगा आपको जा ये जानकर कि जैसे आपने बताया गाँव के बारे में किस-किस फ़िल्में के फ़िल्म कौन-कौन सी फ़िल्म आपने देखी हैं म मनोरंजन हुआ आपका और किस तरह से लो लोग जुड़ाव रखते हैं फ़िल्मों से आज भी। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये सब साझा किया, आपने पुरानी यादों के बारे में बताया। बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी। जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह से प्रश्न करते हैं वो वाक़ई में दिलचस्प बहुत हैं और उसके ज़रिए बातचीत बहुत गहरी हो पाती है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे उम्मीद है आगे अभी बातचीत होती रहेगी।
<chuckles> जी। धन्यवाद!